بُصّ صراحةً يعني هو أنا عشان أنا اللي باطبخ في ال في البيت عندنا، يعني في ال في الأسرة، آآ، ما فيش حد بيحب الطبخ بيحب يطبخ مع حد، خلّينا نقول كده <chuckles>
إمم. إمم. إمم. حلو، معلومة من طباخ، ع يعني أقدر أقول طباخ والّا؟
يع خلّينا نقول مشروع، مش أكتر يعني.
آه نُص، نُص، ماشي، مشروع طبا مساعد شيف يلّا. ماشي حلو.
مثلًا. <chuckles> آآ ما فيش آمم، يعني حتّى أنا كنت بالاحظ ده مع والدتي لمّا ك لمّا كانت تبقى هي اللي في المطبخ
إمم. اهم،
ما كانتش تحبي يبقى في حد معاها في المطبخ بيساعدها في الطبخ، يعني ممكن حد يساعدها في تقطيع الخضار قبل ما تعمله، آآ، حد يُقَف معاها يتكلّم معاها. آآ، أعتقد دي بتبقى أقصى مراحل إنك تساعد حد في الطبخ.
جميل. اهم. اهم.
ما دام هو بيحب الطبخ وما أظنش إن هو حيبقى دايمًا محتاج حد يبقى في واقف جنبه، إنه مش هنقول بيتوتّر
نعم. إمم.